Oye, pues, fíjate que tengo un problema que, la verdad, en estos últimos años creo que se ha vuelto más evidente. Y, mm, quisiera como encontrar una solución o quizás una manera diferente de de abordarlo. Resulta que hace un par de años, pues, como que adquirí un poco más de consciencia de de lo que represento como ser humano, como persona. Entonces, adopté un estilo de vida que quizás no es el estilo de vida que va acorde a la mayoría de personas. Y primero empecé como, por vivir de una forma más minimalista. Empecé a dejar a tirar muchas cosas que ya no utilizaba, dejar mucho espacio en mi armario, eh, tiré mucha ropa, regalé otra, mm, en mi cocina empecé a sacar la vajilla, tenía una vajilla grande y ahora solo tengo un plato, un vaso y 2 cubiertos, eh, un sartén, eh, un refrige el refrigerador lo cambié por un uno pequeño, y también como que adopté una eh, un estilo de vida, pues, vegano, entonces, empecé a dejar como muchas cosas que quizás no son, eh, muy no te voy a decir que yo soy el la única persona que que hace esto, ¿no? Pero, por lo menos, dentro de mi grupo de amigos y familiares, eh, soy sí el único que tiene como este estilo de vida. Entonces, pues, no sigo como frecuentando a los mismos amigos. Obviamente, pues, mi familia nunca la no la puedo cambiar y soy muy dado a hacer, mm, a ir a fiestas con ellos, reuniones. Mi familia pues, son muy unidos todos, entonces cada tanto pues, hay una reunión, ¿no? Y me incomoda mucho como estar ahí y que empiecen como quizás a tocar algunos temas que para mí podrían ser delicados, como la forma en la que vivo. Y sentir una una presión que que va en contra de estos valores que yo profeso, que he adotad que he adoptado. Entonces, como que, pues, no sé cómo reaccionar. Pasa lo mismo con más con mi familia, pero también con algunos amigos, sobre todo amigos que he hecho en la juventud y que ahora son, eh, pues que, mm, quizás ya no somos tan tan cercanos, pero que estamos ahí un poco por por costumbre, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo qué qué cómo tú crees que yo podría abordar esta situación para, pues, para no pasármela tan mal.
Guau. O s tú opinas que, justamente, esta situación de que te sientes incómodo, es porque empieza hay un punto en la noche, justamente, de que empiezan a hablar como que de sus vidas y ponen el foco en la tuya, o cómo es este como descríbeme cómo es el proceso de cuando están en la reunión y ya empiezas a sentir esta incomodidad.
Em, pues, no te diría que es un momento en la noche, es, generalmente, por ejemplo, mm, con mis primos, tengo algunos primos que somos, pues, de la edad, ¿no? Entonces, quizás, eh, sí, ya con unos unos tragos de más, y, sí, un poco ya avanzada la la conversación, eh, empiezan a platicar, no sé, acerca de lo que han hecho ellos, del modo de vida que tienen, de los logros que que tienen, algunos ya están casados, son son, más o menos, de mi edad. Eh, otros ya tienen, pues, como una empresa, una pequeña empresa ahí, algunos están viajando, haciendo 1000 cosas que, la verdad, a mí, pues, no me importan mucho. Y y y ya cuando llega así el el el tema de de exponer un poco lo que yo hago, ya es como la manera de de presentarme a los demás, ese: "A ver, este, tú hippie, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Ya te fuiste a liberar tortugas? ¿Ya te fuiste a a hacer una limpia?" Cosas de ese tipo, ¿no? Que la verdad, pues, parecen graciosas, y sí me dan un poco de risa, porque no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero, pues, ya está como esta estigma, ¿no? Y de cierta forma, eh, pues, siento una presión, una presión social de en el sentido de que lo que me dicen, pues, afecta un poco la la forma de mis ideales, ¿no? Como el la el estilo de vida que yo he decidido llevar, y siento presión. Por ejemplo, la otra vez fui a comer con unos amigos que eran amigos de de una reunión de de universitarios. Em, todo bien, o sea, la pasamos muy bien, incluso, había gente que no es como que sean mis amigos, pero somos parte del mismo grupo. Entonces, eh, pues, salió el comentario, ¿no? Acerca de: "Oye, pues, aquí no venden no venden hamburguesas de de betabel", ¿no?, cosas así. Y de cierta forma, ver a todos a mi alrededor, con los que yo había compartido en otro momento, pues, em, buenos buenos instantes, eh, alegrías, ¿sabes?, eh, ver cómo todo esto ha cambiado y cómo yo ya soy diferente, en relación a ellos, hace que que quizás sí, yo sienta, pues, esta presión de de de no encajar de o de, mm, cambiar para para encajar todavía en este grupo, ¿no? Y y y a una y al mismo al mismo tiempo, pues, luchar contra los valores que que yo tengo en este momento de mi vida.
Ya como que, o sea, en cierto punto, también sus comentarios llegan a sentir como, guau, esto, de que sí te dan risa, como dijiste: "Sí te dan risa", pero llegas a sentir de que, mm, mejor era mejor no hacer ese comentario, como que esa broma. Es parte también de respetar tus ideales que vives, no está mal, cada estilo de vida es diferente, no todos tienen lo mismo en en su cabeza, hasta con los hermanos pasa y se tiene que respetar, precisamente, lo que tú has decidido para la tuya, es algo que te hace feliz, que te mantiene pleno, y es eso, pero aún así no quita que, por ejemplo, hay personas que son veganas, que también tienen otra dieta estricta y como que se vuelven un poco toscas, agresivas con otras cuando los invitan a salir a convivir como: "No, pero que sea esto, porque yo no como esto". Tú, en cambio, no eres así, tú eres muy receptivo, deberías estar orgulloso de eso, de que no te niegas a las salidas con tus amigos, es más, por <chuckles> contrario a lo que te llegan a decir tus primos, tus amistades de esos comentarios, llegas a ser tú la persona coherente en esa situación. Pero justamente, acumular, ¿tú les les has dicho algo, les has comentado, has puesto un límite alguna vez?
Sí. Ujú. Ujú. Eh, bueno, me gustó mucho lo que dijiste y te agradezco los comentarios que has hecho sobre mi persona, la verdad, que me subieron el ánimo. Mm, no no, la verdad es que no, no les he dicho nada, eh, suelo reírme un poco, porque, <chuckles> a veces sí me dan risa, la verdad, sus comentarios sí son divertidos, como que digo: "Ah, sí, la verdad es que hay un poco de de razón en eso que estás diciendo, ¿no?", pero, pues, ya cuando te lo empiezan a decir de de forma tan seguida, pues sí puede llegar a ser incómodo, y a veces, como lo ridículo de sus comentarios, pues, también me da risa, así de, por ejemplo, de las tortugas, pues, me me dio risa, la verdad, me dio risa, eh, pero no, nunca les he dicho nada, no, prefiero como, mm, guardármelo y no sé, qué tan tan bueno sea eso, y pu pues, prefiero, por ejemplo, pues platicar contigo, ¿no?, decirte contarte a ti para para pe para que me guíes un poco. Y, porque sí es un tema que, incluso, me da un poquito de pena, quizás, de exponerlo con con las personas, no quiero que sientan que soy una persona frágil o que no aguanto, ¿no?, como este este tipo de comentarios, em, solo quisiera como, mm, pues, más respeto, pero no sé, de qué forma abordarlos.
Sí, te preguntaba precisamente por los límites, porque a veces, precisamente, hay personas que, ah, no ponen ciertos límites, aunque ya estén, mm, así de que: "Guau, ese chiste ya lo contaste, cada vez que nos vemos". Ya están como que sobrepasando, justamente, la paciencia de una persona, y puede llegar a explotar y a ser peor. Sí deberías externar ciertos yo recomendaría que sí pusieras esos límites con estas personas. No agresivamente, porque, a veces también, las personas llegan a confundir de que poner límites es igual a ser grosero, o a entrar en conflicto. No, tú no tú quieres expresar algo, precisamente, para no dañar al receptor, y que el receptor del mensaje, que serían tus primos o tus amigos, se ataque porque ponen ciertos límites, también habla mucho de la persona que es. Tú puedes decirle de que: "Oye, mm, ya, como que eso, ese chiste ya ya está quemado", o algo así, para que también no te sientas mal, te digo, mientras más presión acumules, porque estás aguantando muchas cosas, muchas críticas a tu vida, y te mantienes firme también eso es de admirarse, que te mantienes firme con tus ideales y no te dejas tanto ca decaer, ah, llega un punto en el que tanta de de estar empujando tanto a una persona llega a hartarse, y el hartazgo puede ser peor que que marques límites desde, este, desde ahora.
Ujú. Sí. Oye, sí, la verdad es que que creo que, mm, que tus comentarios son muy pertinentes, porque justamente he tenido, no sé, como, mm Tomar esta decisión de guardármelo para mí, de estar ahí cargando con toda esta presión, de sentirme hasta cierto grado mal, porque, pues, también he dudado acerca de de mis ideales, ¿no? De lo que pienso, de si ah, es bueno todavía compartir con estas personas. Porque, como te mencioné, yo soy no soy una persona que se cierre a convivir con ellos, con mis amigos, al contrario, ¿no? La verdad es que disfruto mucho la diversidad de, mm, de todo este grupo de personas que tiene una identidad propia, única y diferente. Y yo me noto también mucho de eso, ¿no? Hay cosas que quizás no compartimos, pero hay otras cosas en las cuales somos la verdad, eh, pues pensamos de forma similar, o incluso, si no pensamos de forma similar, pues disfruto escuchar, eh, por qué piensan así, eh, bueno, en fin. Y sí, creo que eso es eso es como establecer esos límites, de decirles incluso, de forma irónica, esto de los chistes, ¿no? De que siempre dicen lo mismo, que ya saquen algo más, igual, eh, hasta, mm, tomarlo así podría ser, eh, beneficioso para mí, ¿no? Incluso, un poco divertido, para que ellos también entiendan que, quizás, no me lo estoy tomando, eh, personal, y al contrario estoy bromeando un poco, pero un poco dándole su mm, una probadita de su propio chocolate, ¿no? Eso me gustó mucho, lo de lo del chiste ahí irónico, eh, creo que lo voy a aplicar. Voy a, eh, usualmente tengo un buen sentido del humor, así que, creo que, mm, suelo ser espontáneo, entonces me vendrá bien. No me será difícil por ahí decir algún chistecito de de mis primos ahí, los mirreyes.
Sí, vas a ver que te vas a sentir mejor, os ya es como de que "guau, ya también libré un peso, no estoy cargando con esta lucha yo solo, <chuckles> también ellos pueden empatizar de cómo me siento cuando le hago ciertos chistes". Puede mejorar su convivencia <chuckles> de cierta manera, y vas a ver que todo va a estar mejor, porque sí, no tienes nada de malo en querer llevar un estilo de vida diferente, al que el las otras personas tengan. Es admirable también, porque hay muchas tentaciones en el camino, muchos cambios de ideologías, pero te mantienes firme a lo que tú crees y a lo que eres. Entonces, vas por muy buen camino. Yo realmente te admiro por esa valentía que tienes, y también poniendo ciertos límites, vas a estar más tranquilo, vas a estar más cómodo en las reuniones, no tan así de, "¡ay!, ya me soltaron este chiste", ya les sueltas otro chiste y dices: "Ya estamos equilibrados, todo cool". Entonces, sí.
Sí, sí, la verdad es que, mm, muchas gracias, porque te digo, yo había sido muy, muy, eh, pasivo en ese aspecto y no había quizá hasta estaba tomándome todo muy muy personal y pues, no se trata de eso. Creo que también tengo que, em, aprovechar la otra parte de mi personalidad que es, pues, divertida, que es abierta, pues, para hacerle frente a a estos comentarios y seguir manteniendo sobre todo, pues, estos valores, eh, estos ideales que que la verdad, pues, no pienso cambiar. Ahora me siento más confiado en lo que en lo que soy, en las decisiones que he tomado. Y tus comentarios realmente, pues, han reforzado mi mi seguridad y te agradezco muchísimo por por haberme escuchado y por no haberme juzgado.